Non mais après tu sais, je montre pas mes pieds, hein. Faut juste, heu heu, mais j'ai j'ai tu imagines même si je vais sur le site de OnlyFans, ben, ça va me prendre mes pieds quoi. <laughs> Personne voudra les payer quoi, c'est dommage! <laughs>
<laughs> OK. Mmh, je pense que, je p je je suis convaincue que mais tu trouveras chaussure à ton ton ton propriétaire.
Mmh. Peut-être. <laughs> <laughs> Non non, je pense que c'est bon, ché c'est me c'est mes pieds, c'est ma propriété. <laughs>
Tu vois?
Ouais. Mais bon. Mmh.
Oh la la. Mais, heu, z je je je le jure, je pense que tu peux tu peux trouver des gens, franchement c'est c'est c'est
Ouais, non mais je pense que ça va. Ça j'ai je crois que j'ai encore ma dignité tu vois? <laughs> Mmh. Mmh.
Ah, ça va aller, franchement. Je si si, je te jure. Si tu par exemple, si tu si tu arrives. Si tu arrives à avoir de de l'audience avec tes pieds, je pense que tu as plus le droit de considérer tes pieds comme des des pieds qui sont moches.
Wahou. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, peut-être que là, ça serait une beauté exceptionnelle, heu, <chuckles> sur le site. <laughs>
Non, non, non, non, non, non. Mmh, voilà, c'est ça. Mais il v je te jure, je pense que ça peut être possible! Je le jure.
Ah, heu, peut-être, peut-être. Mais tu sais que je j'avais parlé quand m de ça avec ma ma cousine. Elle fait: «Ouais, on avait pensé à ça, tu sais on fait de l'argent et tout, machin» et puis, je lui dis: «Mais tu imagines la personne te retrouve et qu'elle dit: "Ah c'était toi, heu, tu sais avec de le le, mmh, le pseudo sur truc machin, sur ce site!"», je fais: «Oh, là là, il m'a retrouvé quoi». <laughs> Ouais. Bah, ça fait flipper quand même, hein. <laughs>
Ouais. <laughs> T'a reconnue, heu, grâce à tes pieds. Ouais? Ouais, ça fait flipper et surtout aussi que genre en mode, heu, les pieds c'est pas, heu, quelque chose d'accessible, heu tu vois?
Bah, non en fait les pieds c'est toujours caché, en fait. Sauf quand tu vas à la plage, mais sinon le reste du temps c'est caché quoi.
Ouais. Ah ouais! <clears throat> Mmh.
Bah, oui, hein. Ben, moi, je montre pas mes pieds à tout le monde quoi, tu vois? Juste, heu, je suis chez moi. <laughs>
Mmh. Et et bien, tu sais j'ai repart remarqué une particularité chez moi, c'est qu'avant, en fait, heu, j'habitais à Mayotte, j'avais j que des sandales et cetera, pieds à l'air, rarement, vai vraiment ça je le jure rarinissirement, rare rarement des des baskets et du coup, j'avais pas du tout d'ampoules, hein.
Mmh. C'est quoi? Ouais. Ouais. OK. OK.
J'avais absolument 0 ampoule!
Ah! Mais tu as depuis que tu as mis OK.

Ah. OK, OK. Bah ouais, fais attention alors si c'est trop serré. Mmh mh.
Mmh. Donc heu ah <clears throat> et hem, mais du coup toi, tu m m'as pas dit mais, c'est quoi ton style en fait? Heu, qu'est-ce que tu portes en au quotidien?
Ouais. Ah là là mon style, heu, je crois que je moi moi je suis un fashion faux pas. Il faut pas, il faut pas regarder. <chuckles> Non, heu
Qu'est-ce qui s non mais t'inquiète. Je pense que tu seras pas le f le pire fashion faux pas que j'ai vu hein, parce que mes sœurs. Oh là là là là, je te jure et je pensais qu'elles étaient très stylées, parce qu'à un moment elles s'habillaient d'une façon très très bien, tu vois? Mais là maintenant? Ouh là là, maintenant qu'elles ont des enfants, génial! <gasps> Elles ont un style!
<chuckles> C'est vrai? Oh là là. Mmh mh. Ouais. Bah voilà, en fait je suis je suis dans le je je suis dans le même cas que tes sœurs, je crois. <laughs> Ouais, ouais. Ah non, moi j'ai, heu, en fait je me mets des trucs simples, amples, tu vois? Parce que je veux je veux pas des trucs trop serrés, tu vois aujourd'hui, heu et heu, voilà. Non, on on on est pareil, c'est normal c'est tu sais c'est l'étape qu'il faut passer, tu vois? Enfin qu'il faut «passer» entre guillemets, qu'une qu'on passe quand on a des enfants tu vois? <chuckles> Ouais. Ouais je suis d'accord avec toi, que tu es pas d'accord. <chuckles>
Ah ouais? Vas-y raconte moi. Raconte moi. OK. Bah oui c'est ça. Elle fait ça. Elles font ça. Mmh. Bah je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Avec cette étape Voilà. Je suis pas d'accord et je je suis pour, heu, voilà, heu, on remet au goût, heu, voilà le le style, heu, l'ancien style et cetera et je suis assez oh là là, chaque fois je le regarde je me dis: «Vous n'avez aucun style les gars mais est-ce q faites un effort enfin».
Ouais l Pour le style après. Mmh mh. Ouais. Mais mais mais mais est-ce que tu es est-ce que tu les aides un peu à à à trouv à faire un effort ou pas?
Hem, mais comment je peux les aider si elles veulent pas?
Ah elles veulent pas? Moi moi je veux bien de l'aide, hein, il y a pas de souci, hein, c'est juste, heu ah ouais. <chuckles>
Tu veux de l'aide? OK, pas de problème. Pas de problème, heu, tu me donnes un rendez-vous et puis, heu, moi j'arrive et cetera et je dis: «Mmh mh, mmh mh, non, non, non, non, non, pas ça, pas ça, pas ça».
<chuckles> Ah ouais, OK. Bah si tu peux m'aider avec ça, je suis d'accord. <chuckles>
Mmh mh. Oh c'est trop là. <chuckles> Bah ouais je su plaisir. Mais
Bah oui, hein. <chuckles> Mmh mh.

Mmh, il me semble que c'était qu'à Paris?
Oh, OK, OK, je pensais que c'était d'autres villes.
Ou c'est b ouais. Bon, c'est peut-être moi qui, heu, qui ai pas, heu, vu, mais bon.
Ah non, je me suis trompée, c'était peut-être avec, heu, les robes de mariée. Ouais, c'est les robes de mariée, c'était pas que Paris. Tu sais? La robe de ma vie, je crois c'était un truc comme ça là, mmh mh.
M les, hem, OK. Ah non, je je connais pas cette émission d'ailleurs.
Ah, tu connais pas? En fait, c'est, heu c'est, heu, une émission où il y a des futures mariées qui rentrent dans des, heu, des des boutiques de robes, tu vois? Et heu, qui doivent, heu, trouver leur robe de mariée, tu vois? Et heu et en fait, heu, ils mettent plus en scène les vendeuses, tu vois? Les vendeuses
Non, je connais pas. Oui, OK. Leurs robes, heu. Mmh. Ils mettent ils mettent plus en scène les vendeuses, c'est-à-dire?
Ouais, tout à fait, en fait, c'est genre, heu, les commentaires genre: «Ouais, heu, la mariée, heu, waouh, elle est chiante», ou tu sais des trucs comme ça, tu vois? <laughs> «Oh, elle a pas de budget, mais bon, on va faire on va essayer de faire un truc pour elle et tout, heu, machin, heu», tu vois? <laughs>
Ah OK, je vois. Ah ouais, c'est en fait, c'est les c'est les vendeuses qui biatchent un petit peu.
Ouais, c'est ça. Et en fait, même, heu, en fait, heu, des fois, des mises en scène genre, heu, la mariée avec elle vient avec des gens qui sont de mauvaise foi, tu vois? Donc elle essaye une robe et puis là, ils vont tout de suite la clasher genre dire: «Ouais, heu, ça te va pas, ça te grossit, c'est moche». Tu vois, des trucs comme ça. Voilà, c'est en fait, je pense c'est
Qui Mmh mh. Oh là là! Très, très dur, très, très, très dur! <gasps> Ils ont pas besoin d'être aussi que aussi
Ouais c'est très, très dur. En fait, je je moi justement! Beh, en fait, je comprends pas, heu, la mariée, elle vient avec des gens qui ne l'aiment pas, donc, heu, ça sert à quoi? <laughs>
Jure, comme ça. Mmh. Bah, heu, ouais, a heu, déjà ça un c'est un problème en soi, heu. Pourquoi pourquoi y elle viendrait avec des gens qu'elle l'aime pas, tu vois?
Beh, déjà, j'ai envie de te dire, c'est que de la mise en scène, c'est que ça. C'est, heu, pour, heu, tu sais que les gens soient choqués, heu, des trucs comme ça, tu vois? Et qu'après la vendeuse, elle fait: «Han! Mais non, mais moi je serais pas comme ça à sa place, je l'aurais pas emmené, heu», tu vois? <chuckles> Ouais, ouais.
OK. <laughs>
Ah, mais mais je pense que, ouais, avec t avec si tu as tu as un style et tout, heu, défini, tu as enfin que toi tu f que tu as, heu, faire les Reines du Shopping, ça peut être trop sympa.
Mmh, mmh mh. Ouais, bah, après, heu, il faut vou j'ai pas un, hem, un, on va dire ça. En fait, j'ai mon j'ai pas un dressing.
Ouais.

Mmh. Alors, mon style personnel, je le décrirais comme, un, mmh
Mmh mh.
goth
Ouais, c'est, heu, OK, OK, d'accord.
gothique un petit peu, heu, assez sexy, bien sûr, j'ai j'aime bien le coté, ça, heu streetwear, dans un sens où je vais mettre, en fait, un gros pantalon avec des talons hautes
Oh! Trop bien! OK. Mmh mh. OK.
aiguilles bien sûr et <chuckles> et heu, et, je dirais aussi, heu, un style, un style assez extravagant, c'est-à-dire que je vais jouer sur la quantité de bijoux
Trop bien! Ouais! D'accord. Ah c'est bien, en fait, tu mets, tu accessoirises beaucoup, en fait. OK.
tu vois? Sur, heu, le Voilà, c'est ça. Et et je trouve que l'accessoire le plus important, bien sûr, dans un look, c'est les chaussures
C'est quoi? Mmh mh. C'est les chaussures, ouais, c'est la pièce maîtresse. OK.
c'est les chaussures. Mmh. Et c'est si tu n'as pas les bonnes chaussures pour la bonne tenue, mmh, ça peut flopper. Si tu mets, par exemple, un une tenue s super belle avec juste des baskets, ouais, bof, bof, ça passe pas là, ça passe pas là.
Mmh mh. Ouais ça passe pas. OK, ouais, ouais, je vois. En fait, tu es tu es la reine du style. <laughs>
<chuckles> Je sais pas si je suis la reine du style, mais c'est que c'est ce que ce considère comme, voilà, heu, vital en tout cas, ça doit être vital.
Mmh. OK, bah, heu, tu as tu as pas fait les reines du shopping, toi?
Non, non, non, non, j'ai pas fait. J'habite pas à Paris et puis
<chuckles> Ah tu pourrais, hein, ça peut être sympa.
non, heu, j'habite pas à Paris et puis, heu, je pense pas que
Ah mais, et ils ils l'ont pas fait dans d'autres villes, heu, que Paris? Il me semble qu'ils avaient fait d'autres villes, heu.
Mmh, je sais pas.